Ya aslında şöyle, hani, eee, bu tarafa gelmem gerekiyordu. Hani, belirli zorunluluklar yüzünden buraya gelmem gerekiyordu. Buraya geldikten sonra, eee, kendi mesleğime geri dönebilmek için belli bir süreçten geçmem gerekiyordu, eee, ve bunların hepsinde, eee, dik kalmam gerekiyordu. Aslında tükenmişlik sendromunun başlarındaki hâlime geri döndüğüm anlar oldu ama işte o artık biraz daha, eee, şeyin, güçlenmiş olduğun vermiş olduğu o şeyle, tekrardan hemen toparlanıp, "Hop! Bu bu bu bu ben değilim, bu ben değilim, bu ben değilim. Hop!" yukarıya çıktım.
Imm. Hı hı. Evet. Hımm. Eve A! Hı hı. Peki Ha, bunları nasıl önledin yani, hani, o tekrar tükenmişliğe gitmesin diye "Hop!" hani, "Bir dakika, ben bunları bunları yapmayacağım." gibi bir yere nasıl yaklaştın, yani neleri yapmadın, nelere izin vermedin? Tamam, kendi kendine, kendini telkin ettin, kendinle konuştun ama, eee, aksiyon olarak yapmadığın şeyler neydi, onu merak ettim.
Hı hı. Ya, ertelemeyi bıraktım. Eee, kendime üzülmeyi, kendime acımayı bıraktım ve disiplinle bir şeyler yapmaya karar verdim. Yani, sabah 07.00'de kalkmak mesela, 5 dakikalık yürüyüş ya da atıyorum işte belirli saatlere uymak, o saatlerde bunu yapacağım demek, tamamı.
Hı hı. Ne güzel. Çok iyi. A! Çok iyi. Bunlar gerçekten zor alışkanlıklar yani, eee, hayatımıza alınması zor olan ve devam ettirilmesi de zor olan alışkanlıklar, diye düşünüyorum.
Evet. Evet, evet, haklısın. Yani, beni biraz zorlamıştı ama, eee, sonucu her zaman için iyi oluyor.
Hı hı. Kesinlikle öyle olmalı. Peki, şimdi, eee, hâlâ spora devam ediyor musun? Yani, spor hocanın böyle bir etkisi oldu mu senin hayatında, süregelen?
Evet, evet. Yani, eee, hayatımın bir parçası oldu artık.
Ne güzel. <chuckles> Ne güzel, aslında di tükenmişlik, eee, çok güzel bir şeye vesile olmuş senin hayatında. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti benim için.
Evet.

Ya, şöyle aslında, tükenmişlikten çıktıktan sonra insan daha çok şeyi fark ediyor: Ben istersem her şeyi başarabilirim. Yani etrafımdakiler sadece figüran benim hayatımda, yani en yakınım da olsa Evet, evet, yani, eee, ondan sonra biraz daha, eee, aslında özgürleştim. Eee, çünkü artık kimseye karşı, ııı, iyi, kötü bir şeyler besleyerek kendimi biraz daha, ııı, nasıl söylenir, böyle, dizginliyordum ama artık dizginlemiyorum. Ya, çünkü ben düştüm, beni kaldıran spor hocam oldu. Elbet birisi kaldıracaktı belki ama, ııı, spor hocamla karşılaşmam benim tamamen hayatımı değiştirdi ya da 3 ay sürmeyecekti belki 3 yıl sürecekti bu yani, evet, evet. Ya o
Hı hı. He, güzel bir farkındalık olmuş olmalı senin için. Ne güzel. Hı hı. Hıı. A, süper. Ya. Evet. O, öyle denk geldi. Belki de, belki de. Ne olacağını bilemezdin.
Onun için, eee, hani, kimseye tavır almadım. Hani, onların hayatlarında da zorluklar vardır, belki o yüzden kimse beni görmemiştir gibi, eee
Hı hı. Peki, sen bu arkadaşların, işte, onların da hayatlarında belki zorluklar vardır, dedin. O zorluklarda onların yanında olmak için, eee, çaba sarf ettin mi ya da böyle şeyleri gözlemleyip onlarda illa tükenmişlik olması gerekmiyor, hani, kendi hayatlarında olan farklı sorunlar, farklı başa çıkamadıkları durumlar olabilir. Bu noktada onların yardımına koştun mu yoksa "Ben düştüğümde kimse bana, eee, yanaşmadı, gelmedi, bakmadı bana, hani, ben de onlara köstek olmayacağım ama ilk koşan da ben olmayacağım." gibi bir tavırda mıydın?
Hı hı. Hı hı. Ki yok zaten bu tükenmişlik sendromunun yakaladığı insanlar genelde bunun tam tersini yapan insanlarmış gibi geliyor bana. Hani, eee, birisi düştüğü zaman ya da şey yaptığı zaman hani, eee, empati
Hıı. Olabilir. İlk koşan sen oluyorsun gibi mi?
Evet, çünkü empati bi eee, yeteneğimiz yüksek olduğu için, eee, empatide de şöyle bir problem oluyor: Herkesin yolculuğu farklı, ııı, inişler, çıkışlar olabiliyor ama şöyle bir durum var. Eee, ben o inişlerinde yanındayım. Çıkışlarında da yanında gidebileceğim insanlar olması gerekiyor ama ben inişimde, eee, düşüşümde tektim ama çıkışımda da tektim. O yüzden zaten kimse benim hayatıma etki etmediği için ben yoluma bakıyorum. He, gelmek isteyen gelir gibi.
Hıı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Çok doğal. Evet. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Ne güzel Peki, bu düşün bu düşüş ve kalkıştan sonra kendini de bir noktada bulduğunu anlıyorum senin anlattıklarından ki bu çok güzel olmalı. Eee, bu noktadan sonra, hani, hayatta zaten senin için aslında imkânsız görünen ya da belki yaparım, belki yapamam diye düşündüğün şeylerden hiç böyle başardığın, bu, işte, ııı, çıkışından gaz alıp başardığın şeyler oldu mu? Yine farklı bir yere taşınmak olabilir, iş değiştirmek olabilir. Böyle şeyler başına geldi mi?
Evet. Evet.

Yani, aslında şöyle, eee, evet, eee, daha önceden bir spor geçmişim var. Hani, hayatımın her eee, yani, büyük bir bölümünde spor vardı. Eee, ama şehir değiştirmiştim. Hani, o şehre alışana kadar bir yere yazılmak istememiştim açıkçası. Bir de işim yoğundu biraz. E, yani, büyük ihtimal, eee, senin dediğin gibi ben orada, hani, eee, geçmişimle ilgili olarak çekilmiş olabilirim. Eee, içeri girdim, eee, ve orada şey yaptıktan sonra, böyle, görüştükten sonra, eee, başta yine şey yoktu, hani, böyle, tam, eee, hevesli olarak başlayamadım. Ha ha, yani, böyle, eee, evet gelirim falan yaptım ama, eee, 1 hafta, 2 hafta yine gitmedim. Ondan sonra, eee, yazıldığım spor salonu yer değiştirdi.
Imm. Ne güzel. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Evet. Hevesiniz mi? Hımm. A!
Eee, bir, eee, AVM sonrasına geçti. Ben de oraya gitmeye başladım. Evet, evet, daha uzak bir yere gitti. Aslında bu biraz daha böyle, eee, tükenmişlik sendromu için daha pozitif bir ortam aslında.
O! Daha uzak bir yere gitti, bulunduğu yerden. Hımm. Daha uzağa gitmen gerekiyordu çünkü. Ya, bir de sen şimdi böyle anlatırken şeyi merak ettim. Bu, o dönemki bu tükenmişlik sendromunun içinde spesifik bir sebebin var mıydı? Yani, yeni bir işe başlamak ya da, eee, işten ayrılmak ya da, eee, kız arkadaşından ayrılmak, eşinden ayrılmak, hani, böyle, seni o tükenmişlik sendromuna itebilecek herhangi bir şey yaşamış mıydın o dönem?
Oraya gittikten sonra Evet, evet. Ya, aslında şöyle, eee, çok fazla onun, eee, açısından bir şey yaşamamıştım. Hani, tamam şehrimi değiştirdim, ailemden uzaklaştım ama zaten buna alışkın olan bir insandım, yani. Eee, hani, düşündüğüm zaman o zaman, eee, beni bu şeye iten neydi? Eee, açıkçası spesifik bir nedenim yoktu. Hani, iş yerinde mutluydum. Eee, hani, bir gün, eee, şey gibi olur ya, "Bir gün kalktım, tükenmişlik sendromuna giriyorum galiba işte, hiçbir şey yapasım gelmiyor." gibi bir duruma düşmüştüm. Eee
Hı hı. Evet. Hımm. Hımm. Anladım. Allah Allah. İlginç. Peki, bu ne kadar sürdü sende? Yani, hani, haftalar, aylar gibi bir süre miydi yoksa sen buna belli bir periyotta, işte, bir 1 hafta girdin, sonra dedin ki, ”Ya, ne oluyor bana?” dedin, çıktın gibi bir şey mi oldu?
Evet. Eee, yok, yok, hani, keşke öyle olsaydı, 1 hafta falan, ııı, daha iyi hissedebilirdim ama 2-3 aya yakın sürdü ve Evet evet, hani, eee, dediğim gibi iş yerinde problemler yaşamaya başladım, eee, eve geliyorum, sürekli uyuyorum.
A! O, bayağı fazla sürmüş. Hımm. Hımm hayatına da etki etmeye başladı birçok yönden, tabii.
Tabii ki, yani birçok yönden etki ediyor ve, eee, artık baktım sosyal hayatıma bile etki etmeye başladı. Hani, kimseyle konuşmak istemiyorum, aaa, hani, kimseyi görmek istemiyorum. Aynen, aynen daha çok içime kapandım. Sonra spor salonuna gittiğimde, eee, birisiyle tanıştım. Orada, eee, özel ders veren bir hoca.
O! İçine kapandın daha çok.